Wuih, itu nggak ada buayanya di situ Kak?
Mhm. Pancuran pancuran.
<chuckles> Bahaya banget kalau ada buayanya, ya kan? Ada ularnya, ya kan?
<laughs> <chuckles> Wah, semoga nggak ada ya. <laughs> Eee heeh.
<chuckles> Tapi itu tapi itu dia kan Kakak pasti kan udah tahu kalau udah mengalami pelanga pengalaman seperti itu dengan melihat perkembangan yang ada, sekarang pada ada mesin cuci, ya kan, dan lain sebagainya, pasti beda banget kan, perubahannya?
Mhm. Mhm mhm. Wah, pasti sih beda banget, dan ternyata memang sepengaruh itu, gitu. Soalnya kan kalau misalnya kayak, eee, teknologi itu bener-bener kayak penemuan sains yang emang paling berpengaruh, gitu kan, dalam keseharian kita, iya, eee, bayangin aja, eee, dari adanya listrik, gitu ya. Wah, nggak kebayang kan, kalau misalnya dulu gitu, eee, para ilmuwan kalau nggak nemuin listrik tuh, wah, nggak kebayang kan, pasti gelap gitu kan, dunia tuh. Heeh.
Heeh. Heeh. Mmm. Iya. Oh. Iya. Nah. Iya. Mhm. Oh, kebayang, itu mungkin malamnya kita kerjain PR-nya itu susah banget jadinya kan, pasti.
Iya, bener, itu sih. Kalau menurut Kakak, gimana? <chuckles>
<chuckles> Heeh, kalau saya sih hampir sama Kak. Karena memang iya, semua aspek itu, ada sainsnya gitu kan. Dan, penemuan-penemuan itu muncul dari, apa ya, orang-orang dulu yang berpikiran maju di bidang sains kan. Jadi, termasuk listrik, termasuk teknologi-teknologi itu, ya kan, dan semua itu menyangkut ke kesehatan, ya kan. Eee, kesehatan, komunikasi, ya kan, eee, transportasi itu masuk juga kan.
Hampir sama juga, ya? Mhm. Mmm, mhm. Mhm mhm. Mmm, mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Iya, bener banget. Iya, pasti. Iya, semuanya ada ya, ternyata ya, yang kita gunakan dalam keseharian.
Heeh, betul. Nah, betul banget, kalau misalkan nih yang paling berpengaruh sekarang mungkin di komunikasi kali ya, Kak, ya?
Mhm. Iya iya, iya, betul sih, hampir semua orang gitu, itu punya.
Mmm, tapi meskipun itu heeh, kita nggak menutup mata soal listrik, dan lain sebagainya. Tapi, sekarang kan, apa ya, listrik itu mungkin bisa dari sumber lain, kali ya, bisa dari tenaga surya atau angin, iya kan. Nah, tapi kalau, eee, komunikasi sekarang itu, mu sudah jadi kebutuhan primer ya, ya kan?
Mhm. Mhm mhm. Iya, betul. Mhm, betul. Yang biasanya kan dulu tuh pakai surat gitu ya, Kak?
Mmm. Oh iya, Kakak pernah kirim surat gitu Kak?
Aduh, enggak sih. <chuckles> Belum pernah ngalamin.
<chuckles> Belum pernah ya? Pernah dapat surat Kak, dari seseorang?
Tapi sempet diajarin juga loh Kak. Mhm, sempet diajarin sih, gimana caranya buat kirimin surat iya, melalui pos gitu
Oh, sempat diajarin? Mmm. Oh, iya iya iya, tapi belum pernah dapat surat Kak dari seseorang? Belum pernah, ya? Oh, ta ras tapi kalau dapat surat itu rasanya kayak waduh indah banget rasanya Kak.
Mhm. Ah, belum pernah sih. <chuckles> Iya lah. <chuckles> Puitis banget itu ya? <chuckles>
Puitis banget, pas kita baca itu kayak, pikiran melayang-layang kan sambil hujan gitu, tiba-tiba kertasnya dihujanin gitu kan, kita endah nggak sadar kan masih baca aja, aduh <tsk> ngeri ngeri. <chuckles>
<chuckles> <laughs> Iya iya iya. Mmm. Iya. <chuckles> Jadi nostalgia ya? <laughs>
Iya, jadi, e eee, suratnya itu disimpan ya kan, disimpan rapi, ya kan di lemari, di mana. Heeh.
Mmm, mhm. Iya, pasti sih. Iya, biasanya orang tua jaman dulu tuh yang sering banget kan, eee, surat-suratan gitu, sampai masih disimpan juga ada, gitu.
<chuckles> Ah iya, heeh. Jadi dari kayak gitu kan, tapi kalau di sekolah dulu nggak ada yang kirim-kirimin surat gitu Kak, di sekolah?
Mhm.

Di sekolah nggak sih ya, karena kayak aku mungkin tipe orang yang kayak cuek aja, gitu. <laughs>
Nggak ada, ya? Ah. <laughs> Gitu, ya? <laughs> Kalau di saya di su saya dulu sih masih sempat dapat surat itu, Kak, kayak surat cinta, gitu kan. Iya, aduh itu bikin
Iya. <laughs> M hmm, oh, gitu. <laughs> Pas saya tuh, lebih ke gimana ya, lebih ke fokus aja gitu ke pembelajaran. Ya, emang banyak sih yang ngefans mah, pasti ya.
Heeh, waduh. Oh, gitu ya. Mmm, mhm.
Cuma lebih ke dulu tuh dinyatakan langsung gitu, tanpa surat-surat. Kalo jaman saya, tuh. Mhm.
Oh. Oh, ya ya ya. Mmm, tapi tapi kalau balik lagi komunikasi kan, mungkin yang s Kakak sebutkan kayak tadi, surat, ya kan, abis itu telepon, ya kan, telepon koin ah hah, telepon rumah, ya kan. Dulu masih nelpon itu masih pakai koin kan, jadi
Mhm. Surat, sih. Telepon, iya, heeh. Mhm. Iya, sempet juga sih, ngalamin.
Heeh, belum belum habis, belum sampai pesannya, koinnya udah mau habis, gitu kan. "Aduh, cepetan ini bicara," iya, kan?
<laughs> Iya, terus ngantri juga kan. <chuckles> Nggak enak gitu, nggak nyaman, kalau sekarang kalau punya sendiri, ya, bebas, gitu ya, mau digunakan kapan pun.
Ngantri, iya. M nggak nyaman, heeh, kita heeh, kita mau eee, kita mungkin pengen ucapin salam perpisahan kan pas nelepon udah koinnya udah mau habis kan. Tapi kita jadi malu-malu karena banyak yang antri di belakang kan?
Iya, heeh. Mhm mhm, betul sih. <laughs> Nggak enak ya ditungguin, <chuckles> sekarang mah di mana pun, kapan pun, mau jam berapapun, kayak ya udah, dapet aja, gitu. <chuckles> Heeh.
<laughs> Iya. Nggak enak. Mhm. Iya, heeh, betul, nah, dari itu, dari telepon koin, ke sekarang pake smartphone gitu kan, ponsel gitu kan.
Mhm. Iya, heeh, iya. Iya, bener banget sih, itu luar biasa ya, sangat canggih banget teknologi ini, semakin hari tuh, mhm.
Wah, canggih banget, ya. Mhm, mhm. Iya. Iya, jadi, k eee, dulu mungkin komunikasi jarak jauh itu sangat terbatas, ya kan, lambat, mahal, ya kan? Tapi kalau sekarang ya, semuanya serba cepat kan, di mana saja, kapan saja, dan harganya makin murah kan?
Mhm mhm. Mhm, bener banget. Iya, apalagi kan, eee, ada banyak macam fiturnya gitu kan, di satu genggaman itu tuh. Kayak kita, eee, mau inilah, eee, GPS gitu kan, kayak Google Maps. Heeh, terus kayak heeh, dulu kan kayak pakai peta kertas gitu kan, sama kompas tuh. Sekarang kayak cukup buka aja tuh aplikasinya, tempel aja, terus ada yang ngarah-ngarahin, kiri kanan, nanti di dalam satu kilometer belok mana, gitu ya. <laughs>
Mhm, betul. Heeh. Ah, iya juga ya, GPS, ya. Iya, kita heeh, iya ya. <laughs> Iya. Betul, bet betul, ya, Kak, ya, dulu dulu mungkin kita mau ke rumah tante atau ke rumah om, gitu kan, kita harus nanya dulu kan, eee, "Blok ini lewat mana, ya? Ini di mana ya?" Nanti orang jawab, "Nanti di tiang listrik itu belok kanan, habis itu belok kiri, terus mentok, ya. Nah, situ," kalau sekarang kan tinggal buka HP aja kan?
Mhm, iya, nanya ke tetangga, ya. <chuckles> Iya iya. <chuckles> <chuckles> Wah. Iya i Mhm, betul banget sih, ya bener-bener canggih ternyata ya, tanpa disadari, tuh. Mhm.
Mmm. Iya, betul, dan itu bermanfaat banget kan jadinya.

Alhamdulillah baik juga nih, Kak.
Wei, mantap ya udah sarapan Kak, belum?
Alhamdulillah udah <chuckles> tadi pakai apa ya, spaghetti sama roti sih. <laughs>
Wih, pantas. Wei mantap, pantes senyumnya itu lebar banget ya, <chuckles> enak banget serapannya, tapi ya kalau eee, sebenarnya belum sih tapi bentar aja kita ngobrol-ngobrol dulu Kak, ya enaknya. A tapi ngobrol ten tentang apa bagus ya, Kak, ya?
Iya, aduh. Kakaknya udah sarapan kan? Oh belum juga. Mmm, boleh banget nih boleh. Mau ngobrolin apa nih? Mmm, gimana kalau misalnya tentang ini loh, Kak, kayak sains gitu yang ada di kehidupan sehari-hari kaita eee, kita gitu. Mhm
Heeh. Oh, boleh boleh. Oh, iya kan, apa ya setiap aspek kehidupan kita kan ini hampir ada sainsnya gitu kan.
Mhm. Mhm mhm. Betul betul. Iya, Kak. Heeh.
Ah, mungkin dari makan, bepergian, komunikasi, sampai kesehatan itu iya, Kak, semuanya ada sains kan berperan di situ.
Wah, pasti banyak banget sih. Hmm. Banyak banget ya, pasti itu di pekerjaan rumah tangga juga ada, di kesehatan sama kebersihan juga ada, tadi ya di komunikasi informasi di transportasi. Wah kayaknya banyak banget gitu apalagi buat menunjang kenyamanan hidup juga tentunya kan, mhm. Mhm mhm.
Ah. Iya iya iya. Nah. Ah, aman watt, wah betul. Iya sih tapi kalau menurut Kakak nih, teknologi atau penemuan sains apa itu yang paling berpengaruh gitu dalam kesehariannya?
Mhm. Ah, kalau misalnya dalam rumah tangga gitu ya, ada, eee, mesin cuci gitu. Terus kayak, eee, setrika listrik juga, karena kan mesin cuci sama setrika listrik itu benar-benar dari ini ya, Kak, kayak penemuan Kakaknya juga. Terus kalau misalnya, eee, selain itu, tadi yang berkaitan sama mesin cuci, eee, ada nih detergennya. Nah, itu kan kimia juga gitu kan dari kimia kan pasti.
Mhm. Oh. Iya, ya. <chuckles> Heeh. Iya. Mhm. Iya. Heeh. Heeh. Oh. iya ya, kita mikirnya kalau bukan, misalkan belum ada mesin cuci itu wah repot juga kali ya kalau halu kalau harus, eee, setiap Minggu itu setiap akhir pekan itu ke ke sungai nyuci bareng-bareng kan. <laughs> Eh, iya.
Mhm. Mhm, mmm. Ah, ha. Iya ya keren banget sih, sekarang tuh penemuannya kayak semakin maju juga gitu ya, Kak. Terus kayak semakin praktis jadi ya sebisa mungkin lah kita harus, eee, tetap menggunakannya dengan semaksimal mungkin gitu ya. Mhm, selain itu sih yang tadi, eee, ada juga nih kulkas gitu ya, Kak, ya buat sebagai, eee, termal sama pendingin kan. Karena, eee, di rasa-rasa kayak tanpa sains juga gitu kita masih harus tadi ya kayak nyucinya mungkin manual kayak ala-ala zaman dulu mungkin ya. Mhm.
Iya, Kak. Heeh. Hmm. Betul betul banget, sepakat banget sih, Kak. Heeh. Oh iya. M eh, heeh. Eee, manual. Iya pasti ototnya makin besar kan otot tangannya itu besar kan kalau. <laughs> Kakak Kakak pernah nggak pernah nyuci di kali ya Kak, pernah?
<chuckles> Iya benar benar. <chuckles> Kalau Kak sendiri gimana? Oh, kalau dulu sih pernah tapi itu pengalaman waktu SD. Jadi dulu, eee, sempat iya sempat kayak berkunjung ke, eee, desa nenek aku gitu ya Kak. Jadi di sana kayak benar-benar, eee, masih di sungai gitu.
Oh. Oh udah lama banget ya. Mhm mhm. Oh, gitu ya.
Terus kalau mau mandi juga harus ke kali yang emang, eee, toiletnya tuh dari bambu gitu loh.
Oh, waduh.

Iya, mungkin dulu orangnya pengen dari benua ini ke benua ini harus pakai kapal laut dulu kan?
Mhm. Mhm mhm.
Mmm, pakai tenaga angin iya kan, layar gitu. Sekarang mah <tsk> tinggal pencet aja di HP gitu kan, pengen ke sini ya kan?
Iya iya. Mhm mhm. Iya. <chuckles> Iya, bener banget sih. Wah menarik sekali ya jadinya. Mhm, asalkan punya uangnya. <chuckles> Iya. Iya, karena kan memang lumayan juga ya Kak, kalau misalnya kayak kita membeli sesuatu yang memang, eee, si teknologinya ini makin canggih gitu. Karena kan, eee, fit dari segi, eee, fiturnya juga, terus dari segi, e mesinnya juga pasti kan udah beda kan? Mhm. Mhm. Iya. Iya betul, pasti ada harganya juga gitu kan. Mhm.
Heeh. Aduh. Betul banget nih. Ah, itu dia sih yang penting ada uang kan? Heeh. Mhm. Oh. Oh, iya sih. Pasti beda Kak, dan itu pasti bakal lebih nyaman Kak, lebih cepat, lebih efisien, iya kan? Iya, ada harga, ada har ada kualitas kan? Wih asik asik asik, asik, mmm, <chuckles> tapi itu dia kan, jadi kalau kita pikir-pikir dari tadi ya memang saya sih tuh, apa ya, memangkas jarak kan jadinya. Mungkin orang dari Jakarta-Bandung dulu mungkin butuh berhari-hari, berminggu-minggu baru nyampai kan jalan kaki, ya kan? Kalau pakai kuda mah ya agak cepat dikit kan?
Kualitas gitu ya? <chuckles> Wah, jadi dapet nih. <chuckles> Mhm. Mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Iya betul banget, iya pastinya. Mhm. Mhm mhm.

Pasti sih. <chuckles> Nggak apa ya, ada yang gak me bermanfaat emangnya? <laughs>
Mmm. Eee, ada sih kalau misalkan terlalu bu mungkin disalahgunakan, iya kan?
Ada ya? Oh, iya kalau misalnya terlalu iya sih benar benar benar banget sih, kalau misalnya kayak buat kejahatan gitu ya mhm, iya, tidak digunakan dengan bijak gitu ya, apapun itu gitu ya ya sih, betul, pasti ada sisi negatifnya juga ya, mhm.
Iya. Nah, itu dia kan? <laughs> Iya. Iya. Betul betul banget. Dan, itu mungkin soal komunikasi kalau mungkin kita geser dikit lagi soal transportasi, wah, gimana itu?
Mhm. Wah, udah beda lagi gitu ya. Kalau misalnya kayak transportasi gitu ya, kayak sekarang tuh, eee, misalnya dulu kayak buat dari Bandung ke Jakarta aja itu kan, eee, butuh waktu yang lama gitu, belum lagi perjalanannya, terus kayak, wah, belum lagi kan, eee, waktunya terus, eee, kemacetannya apanya gitu kan, kayak banyak banget gitu kan. Terus kan, kayak udah ada kereta cepat udah kayak berapa jam, udah nyampe nggak usah capek gitu ya, waktu juga lebih efisien gitu.
<laughs> Iya. Heeh heeh. Heeh. Oh, iya. Mhm. Heeh. Heeh. Oh, iya cuma mungkin 30 menit heeh, sek sekarang mah Iya, sekarang mah 30 menit kan, Jakarta Bandung, iya kan? Mhm, dulu
Mhm. Iya, udah kalau misalnya udah punya uang, ya udah. <laughs>
Iya, dulu mungkin orangnya mungkin dulu banget kali ya dulu itu mungkin masih pakai kuda kali ya?
Mhm. Udah <laughs> iya iya kebayang juga sih, kebayang atau bahkan, eee, sering denger tuh lebih ke jalan kaki sih, Kak, kalau dulu mhm, jalan iya, heeh, kayak wah dari mana ke mana tuh, ya jalan kaki aja gitu katanya, wah. Terus, kalau misalnya sekarang kayak dicek, eee, melalui maps, wah jaraknya lumayan juga ternyata ya? Bisa juga dia <chuckles> iya, makanya juga pada sehat-sehat kali ya, <chuckles> karena itu. Heeh.
Iya kan? Heeh, dari si Jalan kaki? Waduh, ngeri banget ya? Oh. Oh, iya juga ya. Ih, bukan lumayan, jauh banget itu kan. <chuckles> Muk kakinya bisa bengkak itu kalau pas sampe kan?
<laughs> Iya juga sih, tapi ya olahraga juga mungkin.
<chuckles> Iya juga sih, tapi itu dia kan, mungkin dulu kita masih mengandalkan tenaga manusia, manual gitu kan, tenaga hewan iya kan, tenaga alam mungkin ada juga yang pakai rakit kali ya, dari Jakarta ke Bandung, iya kan?
Heeh. Mhm. Iya, mhm. Mhm. Mhm. Mhm mhm, iya iya. Ya, sekarang tuh kayak, eee, sains di bidang tekniknya gitu, terus kayak ada fisikanya juga terus sama energinya pasti kan ngebantu banget gitu kan kayak, eee, entah itu mobil, motor gitu ya.
<chuckles> Mmm. Iya. Ah. Betul! Jadi, kalau dulu itu sih ah, mungkin susah banget kan, kalau sekarang ya, udah ada pesawat kan, hasil dari sains gitu kan, aerodinamika pesawat kan, wih, canggih banget ya.
Iya. Iya. Betul! Wah, luar biasa itu, heeh, dari mau negara ke negara mana, biasa kan dulu pakai, apa tuh, kapal ya?
Luar biasa ya eee, heeh. Nah.